Ich finde es lustig, wenn die Amerikaner immer von Free Health Care sprechen. Äh, äh, ja, ne? <chuckles> Free am a m m wir wollen nicht, äh, Kraftausdrücke <chuckles> hier.
Ja. Mhm. Ja.
Aber ja, es ist einfach, äh natürlich wesentlich besser, als die, äh, US-Amerikaner es haben, aber es ist bei Weitem keine kostenfreie Krankenversicherung.
Natürlich, natürlich. Nein. Da hast du vollkommen recht mit. Es ist halt es ist, äh, alles es ist halt einfach das Geld, ne? Was soll ich sagen?
Ja. Ja. Und ich bin auch beispielsweise extrem kurzsichtig.
Mhm.
Kriege ich deswegen irgend 'nen Zuschlag für meine Brillen? Nö. Könnte ich im öffentlichen Leben funktionieren ohne Brille? Nö. Ich habe äh, ich bin bei, ich glaube, minus 5 Dioptrien mittlerweile. Ich könnte nichts sehen ohne Brille. Das ist geht überhaupt nicht.
Nö. Nö. Okay. Okay. Verstehe.
Äh, aber nö, es gibt, äh, keine Zuschüsse, kein gar nix. Ich darf meine Brillen selbst bezahlen. Na ja. Aber, äh, ja, et Ehrenamt wäre schön, äh, <snorts> sollte aber auch nicht über b b be strapaziert werden.
Verstehe. Ja. Ja, Ehren Ehrenamt sollte wirklich weiterbestehen, ne? Ich finde, ich sehr reiche Leute könnten das auch subventionieren.
Definitiv, ja.